Televizyonda televizyonda fut MTV vardı, KRAL TV vardı, KRAL POP vardı, ondan sonra birkaç tane daha böyle kendine münhasır kanallar vardı. Ben MTV aşığıydım ve MTV'de de sürekli rock çıkardı, rock parçalar çıkardı. Yabancı, eee, u uluslararası. Evet, eee, Red Hot Chili Peppers olsun, Pink Floyd olsun, eee, AC/DC olsun, ben bunlara aşık bir çocuk olarak büyüdüm. Hani, eee, internet kafe kültürü vardı o zamanlarda böyle inter her evde bilgisayar yoktu, internet yoktu. Ben de internet kafeye gidip o C VCD'ler CD olmayanlar içerisine sadece 15 tane şarkı atılıyordu. O VCD'lere <laughs> ben şey yapmıyordum. Bak sana sa sana samimi olarak söyleyebilirim. Bu MTV'de çıkan şarkıları, eee, hemen çıkınca koşa koşa gidiyordum. O zamanlar İngilizcem de yok, sadece hani onların söylediğini tekrarlıyordum. Ama şeyini bilmiyorum şarkının adını bilmiyorum. Elimde kağıt, kalem koşa koşa şarkının adını yazıyordum. Böyle bir liste oluşturmuştum kendime. O listeyi alıp, internet kafeye gidip, internet kafeciye şey diyordum: "Abi be, bunları indirebilir miyiz? Bunları" <chuckles> Tam olarak böyleydi.
Hangi kanallar? Tamam. A! Tam sevdiğin yerlerden. <chuckles> Evet. A! <chuckles> Döndürüp döndürüp kullanıyordun on beş on beş. Hı hı. Hıı. <laughs> <laughs> Harika. Emm, peki, rock müzik dedin, işte geleneksel müziklerden bahsettin. Emm, o zaman birazcık daha garipleştireyim bu, ı ııı, durumu çünkü çok fazla yelpazenin geniş olduğundan da bahsettin ya, eee, "Evli misin?" Önce onu bir sorayım. Değilsin. Eee, tamam o
<chuckles> Tabii ki de. Evet. Değilim. Evli gibiydim. <chuckles>
<chuckles> Tamam oralara girmeyeceğim şimdilik. <chuckles> Eee, diyelim ki, evleneceksin işte, emm
<laughs> Umarım.

Düğününde nasıl müziklerin olmasını isterdin? Eee, ı birazcık daha rock müzik hani tercih edilen müzik tarzı değil düğünlerde falan ama, eee, hani dedin ya, e ı geleneksel müzikler falan onlar onların içinde büyüdüm diyerekten. Mesela geleneksel müzikleri koyar mıydın? Ne tür müzikler koyardın o düğünün, eee, eğlence kısmında?
Hı hı. Yani, eee, eğlence kısmında tabii ki de, eee, yani bu %100 benim hazırlayan bir playlist olmayacak çünkü, üüü, partnerimi partnerimin de tabii hatta %75 partnerime yönelik bir playlist hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü hani, ben be ben okay'im, her şey okay'im, her şeyi dinle olmam gerekiyor. <laughs> Evleniyorum. Ben ben bunu yani yatırım yapıyorum, öyle düşün, anladın mı? O centilmenlik değil. <chuckles> Kesinlikle.
Hı hı. E, karşı tarafta. A, neden? Ne kadar centilmensin. <chuckles> <chuckles> <laughs> Ha, şimdi anladım. Yani, şeyi demek istiyorsun. Eee, şimdi ben düğün gününde ona özen göstereceğim, ona her şey yapacağım ki hayatımın geri kalanı birazcık daha rahat geçsin. <chuckles> Çok çok ilginç bir hareket. Evet, peki. <chuckles>
Kesinlikle, kesinlikle çok. <chuckles> Olması gereken bir hareket bence ya. Yani, k değil mi? E eee.
Bazı çiftler beraber hazırlamayı tercih ediyorlar. Bazıları tabii ki de birazcık daha hazırlık aşamasında kadın ön planda, gelin ön planda olduğu için gelin tamamını hazırlamayı tercih ediyor. E, ama tabii bu ikinizin nasıl anlaştığına da bağlı olarak değişir.
Evet. Benim için öyle değil, benim için, eee, gelecekteki karım her zaman haklıdır, o ne istiyorsa çalarız, oynarız <chuckles> diyebilirim. <laughs> Diyebilirim mesela bunu o da böyle, eee, yani soruna dönecek olursam, eee, tabii ki de, eee, hani, kültürel müziklerimiz olacak, Arapça olacak, Kürtçe olacak, eee, Ankara havası olacak, Roman havası olacak ve bizim hani, benim çok yakın çevremde böyle hani, buluştuğumuzda komik ku gerçekten komedi olsun diye söylediğimiz bir şarkı var. Eee, biz Deli Yürek hepimiz Deli Yürek izlemişizdir çocukken. Ortak paydamızdır o dizi. Orda Deli Deli Yürek'te arkada Haydarinda çalıyor mesela. Haydarinna rinna rina rina ri. O müziği açıp Evet, evet, bu tam bir şey giriş müziği olacak hani, şey harici. Ben, eee, gelecekteki karımla dans müziğinden sonra ark yakın arkadaşlarımla böyle bir şey koreografi düş koreografi, iii, düzenlemeyi düşünüyorum açıkçası.
A! Harika, harika çok beğendim. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hangisi? Tamam. <chuckles> <chuckles> İçeriye giriş sahnesi olarak mı? <laughs> <laughs> <chuckles> I süper. <chuckles> Çok eğlenceli bir düğün olacak gibi. Eee, davetiyemi beklerim diyormuşum. <chuckles> M peki, ımm
<chuckles> Umarım. <laughs> Kesinlikle.